Sim, mas eu falei assim, bom, 15,00 € tô disposta a perder pra ver qual é, né. Aí fui lá, depositei mais os os os 15,00 €, o depositei os 45,00 €, né. Aí fiz lá as tarefas e ganhei, nesse dia eu ganhei pra aí mais uns 20,00 €, né. Aí tirei os 20,00 €, fa fiquei satisfeita, né. Pronto, olha, 20,00 € já tá na conta já. <laughs>
Uhum. Sim. Olha. Sim. Exato, você tinha investido, assim, 15,00 € digamos e teve 20,00 € de retorno.
É ganhei 5,00 €, né, no final, exatamente.
Ganhou 5,00 €. Melhor do que estar perdendo.
É já ganhei alguma coisa, né. E aí, eh, eu sei que depois fui tentar fazer, né, aí aí depois fui tentar fazer no dia seguinte as tarefas de novo, aí acho que ganhei mais uns 10,00 € por aí, quinze euros.
Uhum. Oh, por enquanto tá na vantagem.
Tá na vantagem, só que aí depois fui tentar fazer a tarefa de novo no terceiro dia, aí caiu lá tipo num bônus especial que eu tinha que depositar mais, sei lá, mais 50,00 € pra poder desbloquear o bônus e conseguir sacar o dinheiro.
Hum. Aham.
E aí eu, assim, espe malandramente, né, falei, tipo, não não não tô disposta, né, a perder esse esse valor, né, não vou então tô disposta a colocar mais 50,00 € do meu dinheiro pra poder ver, porque aí depois eu pensei, né, tipo tem esse bônus, e aí vem uma próxima tarefa, vem com mais bônus e eles pedem mais dinheiro, e eu não vou ficar depositando din
<laughs> Sim. Sim. Sim. Sim, aí nessa vai acabar que você pode acabar perdendo dinheiro, né.